อ๋อ เคยฟังอยู่ครับผม เพลงนี้ อา แต่ผม ก็ไม่ ด ม ด ไม่ได้ ใช่เพ็บ FC ของเพลงนี้เท่าไร <chuckles> แต่เคยฟัง อยู่ครับ
อา เออ ครับ <chuckles> ก็คือผมชอบเนื้อหามันกับดนตรี เพราะดนตรีมันโอเค แล้วเสียงเขาดีนะ ส เสียงป้า Mariah Carey แก ร ร้องดีมาก แล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งที่ ข ขาดไม่ได้เมื่อ เมื่อมีเพลงนี้นะ เป็นเพลงของ อ่า Con Air อะครับ
อา ครับ ใช่ ๆ เสียงดีมาก อืม ใช่ครับ อา ครับ โอ้โฮ ผมจำชื่อเพลงไม่ได้ แต่ผมจำหนัง แล้วก็ จำ จำแบบ ถ้าเกิดว่า ได้ยินเสียง เสียง เสียง ไอ้เนี่ย เสียงเนื้อร้อง ผมก็จะจำได้เลย มันเป็น ส เพลงจบ ใช่ไหมครับผม?
อา อา ๆ ครับ จำ จำไม่ได้เหมือนกัน ใช่ครับ เพ็น ท เป็นเพลงตอนที่ อ่า พระเอกลงมาจากเครื่องบิน หลังจากเกิดปัญหาเรียบร้อย แล้วมาเจอลูก อา ส เพราะงั้น 2 เพลงนี้จะคู่กัน เออ ประมาณนี้ ครับ
เพลงของ Con Air อา ครับ อา ครับ อ๋อ จำได้ ผมจำได้ แต่ ผม แบบนึกชื่อเพลง ม แล้วก็ทำนองการร้องไม่ออก แต่เป็น ถือว่า เป็นเพลงดัง สมัย ก่อนอยู่ครับ คุณ House อา
ครับ ครับ อืม ใช่ครับ ใช่ ๆ ประมาณนั้น ชอบเหมือนกัน ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ แล้วมีเพลงที่แบบสำหรับช่วงเวลาพิเศษ ๆ บ้างไหม?
ครับ ผม อา ใช่ครับผม ก็เพลง เวะ ช่วงเวลาพิเศษเหรอครับ ผม? น่าจะเป็นช่วงที่ อ่า กลับไปหาคุณแม่มากกว่า พอดีว่า คุณแม่จะมี เพลงประจำตัวที่เวลาก่อนที่เขาจะทำงาน หรือว่าช่วงแบบ จังหวะ แบบว่าสังสรรค์ ร้องคาราโอเกะ หรือว่าปาร์ตีกันหน้าบ้าน กับ อ่า เพื่อนบ้านน่ะครับผมในหมู่บ้านน่ะ เขา จะ เปิดเพลงนี้ เลย เพลง "ปูนาขาเก" อา
ครับ ครับ ครับ เพลงไรเอ่ย? อย่างงี้ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อือ ๆ ครับ ครับ อืม ๆ เพลงไรเอ่ย? <giggles> อื้อฮือ เพลงเก่ามาก
โอ้โฮ เปิดจนแบบผมจำทำนองตอนแรกได้เลย โอ้โฮ
ครับ เอ ครับ เฮ้ย เพลง เป็นเพลงใครนะ? จำไม่ได้แล้ว
ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน แต่แบบแม่เปิดเพลงนี้บ่อยมาก แล้วท่าเต้นของแม่ก็มีท่าเดียวครับ คุณ House มันก็คือ ท่าหมุน มือนั่นเอง หมุนมือ ๆ ๆ
นั่นสิ ครับ อืม <giggles> ครับ ครับ อา ๆ ๆ ๆ ครับ อือ
ปูนาขาเก โอ้โฮ สนุกสนาน
อา ๆ ๆ ใช่ ๆ มันเหมือนสมัยก่อน เพลง "ตั๊กแตน" เนาะ
แต่คือ

แพงมาแล้ว ยี่ห้ออารยธรรมเราด้วย ซึ่งเราไม่เคยเห็นอารยธรรมเกิน สองหมื่น เสียหน่อย
อา ครับ ใช่ ๆ หูฟังที่ผมเจอ ก็ประมาณ เต็มที่ก็หลักหมื่นต้น ๆ อะครับผม ที่ผมเคยเห็นตามห้างนะ อืม
อา ใช่ ครับ ใช่ จริง Yamaha ที่ผมเห็นเต็มที่ ก็ 3-4 ก็แพงแล้ว แต่ Yamaha ที่หลักแสนก็มี แต่คนนี้เขาเป็นของ ใช้ของ Sony โอ้โฮ แบบ ฟังแล้วแบบ โอ้โฮ ทำไมมันแพงงี้วะ แล้วก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูล อ่า Spotify อะ ก็ มันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนะ Driver ก็ไม่เยอะ อะไรก็ไม่เยอะ แต่เสียงออกมาแบบมหัศจรรย์น่ะครับ เพราะฉะนั้นเวลา เวลาถ้าเกิดเราจะฟังเสียงที ถ้าเกิดเราจะหาอันหนึ่งที่ใกล้ ล กับราคานั้น ผมว่าในชีวิตนี้คงไม่มีแล้วครับผม <giggles> อา ใช่ ใช่ครับผม เอ๊ย อย่างงี้ของคุณหมวกครับ มีเพลงอื่นบ้างไหมที่รู้สึกว่า ปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบเหมือนประจำตัวหรือฟังเล่น ๆ เวลาเดินทาง อย่างเงี้ยครับผม?
อ๋อ อา ครับ อ๋อ อา ครับผม อา ครับ อา ครับ โอ้โฮ อา ครับ อ๋อ แสดงว่ามันดีมาก ๆ เลย โอ้โฮ คุณ อา ครับ เพลงประจำตัวฟัง เล่น ๆ
คือต้องเปิดทุกครั้งไงครับ ใช่เหมือนเปิดทุกครั้งเวลาขึ้นรถ อา ใช่
อ่า ถ้าเป็นตอนขับรถ ถ้าเป็นตอนขับรถจะฟังเพลง Sanfrancisco street อะครับคุณ House อา เคยฟังไหมครับตรงนี้?
ครับ เอ่อ ไม่น่า ๆ วงอะไรเอ่ย?
เอ่อ ผมจำชื่อวงไม่ได้ ก็คือ เพลงมันจะเป็นเพลงแบบสบาย ๆ ในคลิปวิดีโอมันก็ เหมือนกับว่า คนคนหนึ่งอะ ขับรถเนี่ยเข้าสู่เมือง Sanfrancisco ผ่านถนนในสายที่เป็นเส้นตรงอะ ไปเรื่อย ๆ เลย ในคลิปไม่มีอะไรเลย ก็แค่คนขับรถ แล้วก็ตรงไปที่ Sanfrancisco ที่เป็นถนนสายเส้นตรงเลย ไม่มีการโค้งอะไรเลย มันคลาสสิก มาก ๆ แล้วมันฟังแล้วแบบ เรารู้สึกว่าเราเดินทางเราได้ปลดปล่อย เราแบบปลดปล่อยเรื่องงาน ปลดปล่อยเรื่องแบบว่าสังคม นู่นนี่นั่น ให้เราไปที่จุด ๆ หนึ่งเพื่อเป็นที่พักผ่อน หรือว่าจะไปในส่วนของพวกร้านกาแฟไกล ๆ ต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ย ก็คือ ไปพักผ่อน โดยที่ไม่ได้คิด อะไร คุณ House ว่าง ๆ ลองไปฟังดูได้ครับผม อา
<laughs> ครับผม อา ครับ ครับ ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อะฮะ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม อา ๆ ๆ ครับ อืม ครับ ครับ อา ลองฟังอยู่ เพราะว่ามันก็มีเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่า คิดออกว่าฟังบ่อย ๆ ตอนที่อยู่คนเดียวนะ แต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับภรรยากับลูก คุณลูกเนี่ย อะ น่าจะเป็นเขาไป จะชอบฟังเพลงแบบแนวสตริง ของผมเองก็ที่มันร้อง Country road อะครับ Take me home อะ
อา ครับ อา ครับผม อ๋อ อ๋อ เพลงนี้เพลง ซุปเปอร์คลาสสิก เลย อันนี้คือผมก็ฟัง เหมือนกัน Country road
อา ใช่ป่ะ ค คือฟัง แล้วยิ่งฟังท่อนที่แบบในหนังอะ ในหนังที่มัน อ่า ก๊อบออกมาจากหนัง เออ มันก็ดูยิ่งใหญ่ดีประมาณนี้อะ อา ใช่ รู้สึกฟังบ่อย ๆ แล้ว
ฟังสบาย ๆ ใช่ ๆ ใช่ ๆ ถ้าเป็นในหนัง หนังดัง ๆ อะ ผมรู้สึกว่าจะเป็น Kingman ภาค 2 ครับผม เอาเพลง Country road ไป ไปร้องอยู่ อา
ใช่ ใช่ครับผม อา ใช่ ก็เลยฟังแล้วแบบ เออ เฮ้ย มาทำแล้วขนลุกดี เพราะเพลงเก่า แล้วเราก็ชอบ แล้วก็เพลงอีก 2 เพลงที่ฟังบ่อย ๆ ก็มีของ Mariah Carey อะครับ Hero
อา ใช่ ๆ ครับ อา ครับ

อ๋อ ครับ ก็คือ พอแบบว่า ฟัง เพลง นี้ปุ๊บก็จะคิดถึงแฟนคนในช่วงระ ช่วง ระยะเวลานั้นเลยใช่ไหมครับ? อา
อา ครับ ใช่ ใช่ครับ อา ฟัง คิดถึงเรื่องดี ๆ นะ ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องแย่ ๆ ประมาณนี้ อา ครับ
อา ครับผม เออ ถ้าเกิดว่าคุณ House พูดแบบนี้ ผมก็เพิ่งจะนึกออกเลย อา ก็ถ้าเป็นแฟนคนแรก ที่ไม่นับแฟนที่สมัยเรียนนะ เป็นแฟนคนที่แบบ ว่า ในชีวิตการทำงานคน แรก อะ ย้อนไป นู่น เลย เพลงแบบ ในช่วงยุค Super junior คุณ House ผมจำได้แล้ว
ครับ มีไหมเอ่ย? ครับ ครับ ๆ ครับ ครับ ไปเลย อา ๆ ๆ ๆ อา ๆ เพลงอะไรเอ่ย?
อา ก็คือเพลง Sorry อะของ Super Junior เออ ตอนนั้น เป็นช่วงชีวิตที่ผมทำงานปีแรกเลยคุณ House อา
อ๋อ อา ๆ ครับ อา ๆ
โอ้โฮ จนแบบว่า งานปีใหม่ อะไรแบบเนี้ย เขาแบบ ว่า มีการแบบว่าต้องมีแบบการแสดงแบบ การแสดงบนเวที ใช่ไหม ของแต่ละแผนกอะ ฝ่ายผมก็ โอ้โฮ นึกอุตริเกาหลีอะไรก็ไม่รู้ว่า "เฮ้ย ฝ่ายเราผู้ชายเยอะ เอาหน่อยไหม Super junior" ไม่มีใครเต้น เป็นเลยคุณ House <laughs>
ครับ อา ครับ ครับ ครับ ครับ อา ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อืม <laughs> ครับ แล้วทำยังไงเอ่ยตอนนั้น? แก้ไขปัญหายังไง?
โอ้โฮ ต้อง เออ เอาโน้ตบุ๊คมาวาง ตอน ตอนเลิกงาน เขา เอาโน้ตบุ๊กมาวางตรง หน้า หน้าลานกว้าง เปิดคลิป Super junior แล้วก็ลอก ลอกท่าเต้น รู้สึก อายมากเลย ไม่มีใครเต้นเป็น เลยอะ เออ
อา ครับ ครับ ครับ อา <giggles> ทุ่มเท ๆ มากครับผม อา แล้วผลเป็นไงครับ? อา แล้วตอนนั้นเป็นไง ผล ผลออกมาเป็นไงเอ่ย?
แล้วไม่มีใครสอน ด้วยนะ ก็พอจะรอดได้แต่มันก็ดูไม่ พอ พอมาดูคลิปตัวเอง แล้วแบบมันขำอะคุณ House คือแบบ เราเต้นแบบ เต้นแบบไม่ เหมือน ไม่เหมือนในคลิปเลยอะ คือแบบ บาง คน ก็พยายามจะเต้นให้มันเหมือน แต่ แบบ ว่า เต้นไม่ตรงกัน จังหวะไม่ตรงนู่น นี่นั่น บางคนก็แบบ เหมือนลุงเต้นอะ แบบ เต้นแบบ เคลื่อนไหว ช้า ๆ อะ แต่ของเขานี่ โอ้โฮ! โคตรแบบ ทะมัดทะแมงแข็งแรงมาก ๆ เลย ของผม ก็ไปว่าแต่คนอื่นเขา ตัวเองก็เต้นช้าแล้วก็เต้นไม่ ถูก จังหวะด้วย อืม
<giggles> ครับ อา ๆ ๆ เอา ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ ครับ อ๋อ เออ ครับผม ครับ อืม ครับ <laughs> ครับ อืม ครับ อย่างงี้กลายเป็นว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยใช่ไหมตอนนั้น?
แต่ก็รอดตายมาได้ อ ก็สนุกดีครับผม ก็ถือว่าสนุก สนุกปน ทุกข์เลยตอนนั้น <laughs> อา ครับ
อืม ครับ อ๋อ คือตอนนั้นอาย ใช่ไหม? แต่พอ เวลาพอมาย้อนกลับไป จ คิดเรื่อย ๆ มันรู้สึกสนุกเรื่อย ๆ จริง ๆ เพลงมันสนุกจริง ๆ นะครับ แล้วก็ท่าเต้นมันดูู ก็ส่วนตัวดูประหลาด <laughs> ดุ ใช่มันดูเท่และดูประหลาด ๆ อะ แต่ว่าคนเต้นออกมาแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ แปลว่าตอนนั้นก็ ตั้งใจทำมากเหมือนกันนะเนี่ย อย่างงี้
อา ใช่ ๆ อา ใช่ครับผม ใช่เลยครับผม มันดูเท่ดี ท่าเต้น ท่าเต้นมันดูเท่ดี ใช่ ครับผม ใช่เลย ครับผม อา ครับผม อา ขออภัยครับ สุดท้าย ต้องขอบคุณ คุณ House มาก ๆ เลย นะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์เพลงประจำตัว ในวันนี้ ผมรู้สึกสนุก มากเลยครับคุณ House ขอบพระคุณมากเลยนะครับ ครับ สวัสดีครับ
อืม ครับ ครับ เช่นกัน เช่นกันครับผม สนุกเช่นกันครับ ขอบคุณมากครับ ครับ สวัสดีครับ